Eto okey naman, um, <tsk> medyo mainit lang, pero bearable naman kasi nakabukas naman yung AC namin. 'Yon nga lang, eh, katabi ko dito yung mom ko, natutulog ngayon <laughs> papahinga.
Kaya nga eh. Hmm, hmm. 'Yon lang, may papahinga. Ah, dito naman sa'min, sobrang init, sobrang init pa talaga, ah, grabeng init yes po, ah, tapos maya-maya nito, maya-mayang hapon, uulan na naman po ito ulit.
Mm. Sobrang init din na oo yung ma Oo, nga eh, Diyos ko, ah, grabe, grabe din kasi yung, alam mo yung, kahit umulan dito, ang init pa din.
Ah, 'yon po. Hmm. Ah, gano'n po ba? Dito naman, ah, nagpapasalamat ako 'pag umu tuwing umuulan kasi, hindi naman nababawasan yung init pero, ah, tawag dito ba, yung, ah, yung hangin, kahit yung hangin na, lang na pumapasok.
Oo. O
Kasi sobrang init talaga, kasi, sira po kasi 'yong AC namin, kaya electric fan po 'yong ginagamit ko, opo. Sira kasi 'yong AC. Siguro, 'pag nakakita ako ng pera, sa daan, yung isang bag na maleta, isang maleta na pera, ang bibili ako ng malaking AC. <laughs> Yung mga gano'n po ba ano. Ah, oo, nga po pala
Oo. Ah, oo nga. Sira kasi yung AC, oo. Hmm. <laughs> Yun talaga oo, ako kailangan kong magpalit ng AC. <laughs>
Ah.
Magpalit ng AC.
<laughs> Oo nga po pala, na
Kasi, parang hindi ano mhm, sige po.
Sa kabila nito ba, gusto ko lang pong maitanong sa inyo, kasi marami akong, ah, tawag dito? Kahapon kasi, papunta kami ng simbahan, may nakakasalubong akong mga tao ba.
Mhm. Oho, oho.
Mga, alam mo 'yon, yung ah

Oo.
Ah, may may magandang re ah, may anong tawag nila roon ma-respeto? Oh, oo mga ganun po ba. Pero alam yun, ah, siguro, yun nga po, ah, sa pagiging pa mag-papagkumbaba na yun yun, yun nga lagi kong sinasabi kanina pa yung pagiging mapapag-kumbaba. Ah, kaugalian na kasi natin yang Pilipino eh. Ah, siguro, may mga tao na ganyan, na walang respeto, siguro may pinagdadaanan sa buhay na lang yan. Yun nalang yung nasa is isipin natin palagi at yun nga, hindi naman siguro kasiraan o kahinaan natin yung, ah, yung papatulan mo pa sila di ba? Yung papatulan mo pa sila sa ganyan kasi nga sinabi nga may sina kami may kasabihan kasi yung lolo ko dati eh. Ah, kung piso ka ay, ah, kung 1,000 ka siya piso lang, eh papatulan mo 'yong piso, sayang yung 1,000 mo mga ganun po ba. Eh, kung sa madaling salita kasi, ang sabi ng lolo ko eh, ikaw naman na na, ah, ikaw naman ang may sama na yung may matinong pag-iisip at alam mo rin 'yong kung tama o mali, eh, wag mo ng patulan niyan eh, kasi si yan sabi ng lolo ko eh, baka ika yan eh, may dina may pinagdaraanan sa buhay kaya wag mo ng ipilit, ah ah, baka walang mapag-sabihan o walang mapag-buntungan ng galit kaya sa mga ganong lugar o sa ganitong, ah, sa i sa iyo naabutan ng ganyan. At yun nga, wag mo nalang isipin na yan eh, yan ay mga taong, ah, ah, tawag nito walang respeto ay yan ay isipin mo na lang para hindi masakit sa loob mo, eh, tulungan mo na lang, tulungan mo nalang maka-recover na lang yan siya. Pero wag niya sabi nga ng lolo ko eh, huwag mo nang huwag mo namang idulot din na mapapasama yung tulong mo baka ikaw naman ay maambahan at mapasakit yung katawan mo ay maging vigilante ka sa pagiging, ah, pagtulong mo sa ganyang tao. Mga ganong bagay po ba, di ba? Mm.
May goo may good manners and right conduct pa. <laughs> Mm. Mm. Mm. Pa <laughs> Oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, ano po kaya yun? Ah. Oo. Oo. Ah, mm. Mm, oo. Oo. May pinag-dadaanan, hmm. Baka frustrated lang siya talaga, oo. Mm. Mm, mm. Mm. Tulungan na lang, oo. Mm. Oo yung mapapas oo mag Oo. Mm, tama naman din, parang parang nakaka-inspire din naman yung sinabi nung lolo mo sayo no yung ganong ano, ganong words of wisdom. <laughs>
Opo 'di ba, mga i na hindi nalang papatulan yung mga ganung tao kasi, ka kahit ako naman hindi nakapag-tapos ng kolehiyo eh, siyempre, alam mo yun, siyempre kita eh, tayo ay kinamulatan natin yung ganung respeto ka sa bawat isa. Sa pagpalaki ng magulang natin at mga lolo natin at kahit yung mga nakakatanda sa atin eh, yun na yung, ah, yun na yung pabaon nila sa atin lagi yung respeto palagi. Respetuhin mo ang kapwa mo tao, na isipin na lang natin yung walang respeto eh, may pinagdadaanan sa buhay yan, opo.
Mm. Mm. Mm mm. Mm, totoo naman. Mm. Mm, mm oo saba May pinagdada ako kasi parang sakin kasi parang ibibigay ko lang yung respeto da kung ano yung kung ano yung karapat-dapat para sa kanya hindi ba parang mm, kasi ano eh, parang dun pag dun ako mas ma mas magiging maganda kaysa naman yung ganyan na hindi naman nila deserve tapos bibigyan mo ng respeto di ba ayun, ah, maraming salamat po dun sa bahagi.
Iyon ay, yung karapat-dapat mo siyang respetuhin. Mm. Oo okey mm, maraming salamat po napakasarap po ng kwentu

Ewan ko lang, ah, kung siguro, kung sa akin nagpakila
Paano niyo po bang ano paano po ba ginagawa no'ng ano, no'ng matanda, ano?
Ah, alam mo, yung pambabastos na, alam mo 'yon, na yung
Nanghihipo ba, harassment ba, gano'n?
Hindi naman, yung alam mo yung, sinisigawan at, ah, binabato. Ah, sa 'pag yung binato niya ng si plastic, cellophane, yung mga gano'n po. Na, siguro anong laman no'n, parang basura yata yung laman no'n, gano'n po ba, opo.
Hmm. Hmm. Basura ano daw may baka naman magkaaway yung dalawa. <scoffs>
Hindi, parang ano, eh, parang magkapamilya lang silang dalawa, eh, siguro nanay niya 'yon o na, parang gano'n ba, o eh, nakakatanda niyang kapatid. Alam mo 'yon, yung mga gano'n ba. At siguro kung, ah, siguro kagaya ko, hindi ko sila kilala, eh, alam mo yung pakiramdam at iniisip ko do'n eh
Ah. Mm. <chuckles> Mm.
Ipa papakulong mo na lang siguro ba, o hindi, tatawag ka ng pulis at para maka opo, mga gano'ng bagay po ba, alam mo 'yon, kasi matanda po 'yon, eh. At 'yon nga, may nagsabi sa akin na
Mm. Tumawag ka <chuckles> pa-barangay, pa-blotter na lang, oo. Mm. Ano daw po kaya.
Ano daw 'yon, ah, tawag dito, magkapamilya nga po daw, isang bahay lang yung tinitirhan. At 'yon nga, lasing nga daw yung lalaki at, eh, 'yon every, ah, tuwing nalalalasing 'yon, eh, ginagawan niya ng, ah, 'yon, ginagawan niya ng hindi maganda yung matanda. At 'yon nga, yung pagiging walang respeto ay parang, alam mo 'yon, yung aabot ka sa punto kasi alam mo 'yon, yung kaugalian nating mga Pilipino kasi eh, yung, ah, napakalaki ng respeto natin lalo pa't nakakatanda sa atin na yung mga gano'n. Mula pa't sapul, mula sa lolo't lola natin, eh, kinalakihan na natin yung respeto kasi, eh, yung salitang po at opo, eh, 'yon na yung ano natin, isa sa mga, isa kahit hindi mo na masabi ay, hindi hindi ka na gumawa ng mabuti, yung pagsabi mo pa lang ng po at opo is senyales 'yon ng pagrerespeto. Lalong-lalo na sa gano'n, nakikita mo sa pagka walang respeto, parang, ah, alam mo, napakasakit, mga gano'n po ba, 'di ba. Mm.
Ah. Mm. Lasing, ah. Parang insane, oo. Matanda. Mm. Mm. Oo. Mm. Ay, oo. <laughs> Mm. Mm. Oo. Mm. Oo, ah, oo nga, oo nga. Pero, alam mo, may mga para sa'kin, may mga matatanda rin kasi talaga na, hindi naman nila deserve yung respeto, na binibigay natin, 'di ba?
Hmm, mm, ayun lang.